Ehm, <chuckles> l'insalata di
E magari mi dai un'idea, ec
Ehm, lì ah beh, il io dico le vabbè l'insalata di riso comunque la devi preparare, cioè devi cuocere il riso eccetera eccetera. Lo faccio sempre poi vabbè metto mais, olive verdi, tonno e galbanino senza lattosio, perché io sono intollerante al lattosio, ehm, e niente così molto easy, molto semplice, molto fresco, no neanche troppo carico, perché non mi piace. Poi ogni tanto metto pure i alla lattuga mi piace, li pomodori no perché non mi piacciono i pomodori.
Sì, sì, sì. Okay. Ah-ah. Sì. Ah, okay, ehm, a me invece vado matto per i pomodori.
Sì, ah-ah, okay.
Sì, sì, ehm, specialmente i ciliegini, quelli quelli là proprio mi fanno impazzi
Sì, no io sai che faccio, a me piace il mhmm, hai presente quel sughi quando tu li condisci all'insalata, no, olio e sale per esempio, ma mi piace il sughino che si fa. No non il pomodoro in sé, ma non è che mi infastidisce il sapore. Non mi piace non è che non piace il sapore, non mi piace la consistenza in bocca che cioè, capito, quindi, uhm
Sì. Sì, sì, il sughetto. Sì, sì, ho capito.
Il sughetto che si fa sì mi piace, infatti pure tipo sai le bruschette, sai che faccio? Mi piacciono col pomodoro sopra le tolgo poi perché comunque assorbe il sapore, non so come spiegarti.